あの、私結構、あの、今住んでいる、あの、集合住宅にジムがあるので、あの、ジムに行ってるんですけれども、なんか、ちょっと人の視線が気になっちゃって、落ち着いてあんまり運動ができないんですね。
うんうん。 うーん。 うーん、うん。 うーん。あの、結構ジムには、その、何ですか、鏡っていうんですかね、鏡越しで視線が合うとかっていうこともありますか？
はい。 ありますね。あの、一応目が合うとね、あの、初め入ってくる時とか帰る時は、あの、みんなでね、あの Hi! とかいう感じで。今ちょっと私アメリカにいるんで、一応挨拶してから出たり入ったりしてるんですね。
うーん。 うんうん。 うーん。 うんうん。 ああ、そうなんですね。うんうん。
で、時々、こう、自分で運動してて、あの、人の目っていうのはすごい、こう、合うんですけど、その時は、ま、別にね、あの、やってるから、声はかけなくてもいいんですけれども。
うん。 うんうんうん。
なんか、見てるじゃかいとか、なんか、見られてる感じがして、ちょっと。
ああ、なるほど。ふと目が合ったりとかってしますか？
そうですね。でうん。
うんうん。あの、マシーンの向きとかもありますよね。
ああ、そうですね、それはありますね。なんか、これやってると、なんか、ここにいる人と、ね、なんか、つい目が合っちゃうみたいなのがあって。
うんうん。 うんうん。
うーん。
あ、でもそうなると目が気になってくるのはあるかもですね。その、ま、ジムの構造上、どうしても目が合ってしまうとか、ガラスあの、鏡の向きとかでどうしても
うーん。 うーん。
あ、目線に、こう、自分の視界に入ってしまうっていうのは、あれはどうしようもないですもんね。
はいはいはい。 そうですね。あと、まあ、なんか、あの、今アメリカにいるんですけども、ジムいとって、なんか、めちゃくちゃスタイルがいいんですね。
うんうん。 ええええ。 ああ、なるほど。そこは、じゃ、ん、人種の違いですね。
うそうですよね。ま、そそう言ってしまうとね、ま、そうなんですけど。あと、まあ、ちょっと私やっぱりこう年齢が上なので、ま、それもあるんですけど、なんかこう、ね、女性だったらこう、すごいこう、ね、スタイルがグッとしグラマーで、でも筋肉がごうピシッとしてるとかですね、なんか男の人もな結構ひ人によると上半身こう、見せようと思ってね、裸だったりする人もいるんですけど、なんかめちゃくちゃ、き鍛えてますみたいな、なんかギリシャ彫刻みたいな。
うんうんうん。 うんうん。 うんうんうん。 うーん。 ああ。 たし そうですね。ああ、なるほど。あの文化の違いで、どうしてもその欧米人の方っていうのは、こう自信を持って、自分のこう、アピールをするっていうのが、文化ですからね。
はい。 そうなんですよね。あと黒人の人も多いんですけど、黒人の人も体がきれいなんですよね、ほんとに。
うーん。 ああ。 女性はね、特に本当きれいですね。作りあの骨格から、私たちと違うので。うん、私逆に私たちの方が、気になってしまうかもっていうのは、あるかもですね。
うん。 ううん。 うそうなんですよね。だからなんか、ちらっとこう見られると、なんかなんか、「あ、この人何？この体」みたいに、ま、思ってはいないと思うんですけど、あの、なんか、こうね、あ、なんか私とすね、なんかちょっとこう、恥ずかしいなみたいに思っちゃうんですよね。
うんうん。 うんうんうん。 うーん、多分向こうの欧米人の方からしてみると、私たちの体型っていうのは彼らに彼女らにはない良さがあって「あ、なんかこういった体型っていうのもなんか、すごく素敵だな」って思われてる時もあるらしいんですよ。
うーん。 うーん。 あ、ほんとですか？うーん。
うん。で、逆に私たちが、その欧米人の、その体に対してすごく憧れを持って、私たちにはないものだから、自分たちがちょっと足りてないように感じるっていうのを言うと、欧米人の方が、「いや、それはナンセンスだよ」っていうふうに思われるっていう考え方もあるらしいんですよ。
うーん。 うんうん。 ああ。 なるほどね。あ、そうか、そういう考え方もあるんですね。うーん。
うーん、あの、体だづけじゃなくて、あの、顔の構造とかも、「目がこんなに小さい」っていうふうに言うと、「いや、その目のあの儚げなとこが美しい」っていうふうに思われる方もいるので、意外ともしかしたら違う目線で見られているかもしれないですね。
うんうん。うんうん。 ああ。 ああ、そういうのを聞くと、あ、なんかちょっと、あの前向きになれそうです。うーん。
うん、あの筋肉がつきにくいしなやかな体みたいに思われてるかもしれないですよ。
うんうん。 うんうんうん。 そうですね。あの、確かに、私結構体は柔らかい方なので、あの、ま、ヨガとまではいかないんですけども、まま、ストレッチやったりとか、ま、そういうのは、こう、結構やってるんですね。で、あの、逆に、あの、女性でもね、あの、こっちのアメリカの方って、こう、ま、ダンベル系とは言えないけど、こうね、あの、そう、こう持ち上げたりとかもやってる人もいて、ちょっと私それはできないなとか思ってるんですね。だから確かに、あの、ね、ま、もちろん人種とか関係なくて、個人差はあるとは言いつつ、まま、でもおっしゃるようにね、なんかそういう人種ごとの特徴もあるかもしれませんし、まあ、あの、確かに私の長所としては、そういう、なんか、ヨガとかストレッチ系なので。ああ、なるほどね、うんうんうんうん。
うんうん。 うんうん。 ええ。 うん。 ああ、 だね。 うーん。 うんうん。 うーんうんうんうん。 何か、こう、どうしても、ないものって、よく見えてしまうんですよね。自分にね、あの、骨格であったり顔のこの作りであったりっていうのが180度私たちと違うので、どうしてもよく見えてしまうっていうのは仕方がないですよね。
そうですね、見えますね。うーん。 うーん。 はい。 そうですよね。なんか、特にジムって、こう、体のラインがはっきりするので、なんか、こうね、あの、ほんとはそれをね、別に関係ない、人の目は関係ないとは思ってるんですけど、なんか、ついついこうね、見ちゃったりしてたんですよね、うん。
うんうん。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 うんうん。いや、でも見に鏡で見ると、客観的に、「おっ」てなってしまうっていうのはあります、やはり。わたうーん。特にね、あの、鏡越しでこう比べてみてしまうと、「なるほどな」ってちょっと明確になってしまいますね。あれは、うんうん。あの、アメリカの方ってジムで、こう、すごく激しい運動をしてるっていうイメージがあたしはあるんですけど、やっぱりそうなんですか？逆に。
うん。 ありますよね、うーん。 あ、そうですね、うーん。 はい。 あ、そうですね、結構皆さん、汗かいてますね。で、私はあんまりちょっと、その、すあんまり長時間やるってのができないっていうか、あの、そこまで根性がないのもあるんですけどうん、そうですね。毎日、こう、ちょこちょこ、こう、行って、体を動かしたら、ま、気分転換しようみたいに思ってるので。
うんうん。 うんうんうん。うん。ハードには追い込まないっていう感じですね。うんうんうん。 うんうん。 うんうん、あ、それも大事ですね、でもね、うんうん。
うんうん。そうですね、あの、確かに、あ、もう、あの、あたしがジムで会う方達っていうのは、もう、ね、男性も女性も結構ずっとハードに、んうん、いくもうやってる感じですね。
うんうん。 ああ。うーん、結構おもす「うーん」って、こ、声を出しながらされてるって聞いたので、ほんとにそうなんですか。あ、やっぱり。
なんか うん。あ そうですそうです。そうなんですよ。あ、ほんとにそうです。うーん。
なんか、うなり声を上げながらやられているっていう風に、こう、いちょっと聞いたことがあったので、「え、そんそんなに」って思ったんですけど。そこがやっぱり激しいらしいですね。「うおお」ああ、なるほど。あ、するとやっぱり体のこうムキムキっとしたのを見せたくなるのかもしれないですね、もしかしたら。
そう。 「うう」ってやってそう、バっ でバって落として、そうそう。 そうすっとやっぱつい見ちゃうんですよね。あの、集中してないのかって、なんか、い突っ込まれそうですけど、「うう」バシャーンとかやると、「ああ」みたいな、「こんなのあげてんだ、この人」みたいな。<chuckles> はい。
うんうん、いや、 ああ、たぶんそれは上げることでアドレナリンとかも上がってるんじゃないですかね、こう、ガーって。
そっか、そういうことか。なるほどね。うんうんうんうん。
で、おそらくその本人が意図せず、「どうだ」ってやっぱりなってしまうのかもしれないですね。
うーん、そっか。逆にね、なんか、そうそう、それで、なんか、「ああ、私こんなのあげらんないしな」とか、なんか、それで、こう、自分の中でね、「ああ、私ってなんかダメな風に見られてんじゃないかな」とか、なんか、ついついそういう風に思っちゃってたんですよ、今の話うん。
うんうん。 うーん。そうですよね。うんうん。
ああ。
いや、圧倒的にやはり特に黒人の方の筋トレされてる方なんていうのは、すごいと思うので。側で見た、あ多分唖然としてしまいます、あれは。<chuckles>
うん。 うーん。 そうですね、なんか、もうお話、なんかね、こう、聞いてもらっててね、あ、なんか、あ、こう、自分の中の気持ちがね、こう、整理されてきた感じがしましたね、今ね。うーん。ね。
うんうん。 うんうんうんうん。なんか、ちょっと客観的に、こう、「あ、自分にはないものだ」って思って、こう、見ると面白いかもしれないですね。
うーん。 そうですね、うん。あの、いろんな人がね、やっぱりね、いるし、は確かに体も違うし、運動能力もね、違うしね、うん。ジムってね、うん、そうだよね。うんうん。
うむうむ。 うん。 そうですね。 うーん、なんか、こう ジムのウエイトトレーニング以外、いろんな運動もされてるんですか？ヨガとかピラティスとか。
あ、そうですね。あと、ま、ちょっと今、さい最近寒くなっちゃったんで、やってないんですけど、プールがあって、共用で。で、野外がプ野外プールなんですよ。なので、そこで、あの、結構、ウォーキングしてました。はい。
うんうん。 ふん、うん。 はあ、ええええ。 へえ。 あ、水の中の。あれもすごくいいらしいですね、なんか。あの、カロリー消費がすごく、あの、水はいいっていうふうにき水ん中で動くのは、すごくカロリー消費するって聞いたのと、あと、あの、体にあんまり、こう、筋肉痛が、あの、関節とかに負荷がかからないって、私聞いたんですけど、ほんとですか？
はいはい。 うん。 あ。 あ、そう思います。やはり体が浮くので、すごく違う、こう、なんか、こう、リラックスできるし、結構リラックスするのが、私好きなので、そうやってみればジムでもですね、一番のお気に入りは、あの、大きな、あの、ボールですね。あのはい、はそうそうそうそう。あの上に乗って、あそこでストレッチするのがすごい好きです。
うん。 うんうん。 ああ。ええええ。 うんうん。 うん。 ああ、あのヨガみたいな。 うんうん。 すごいですね。あれ結構ストレッチ難しいですよね、こう
うーん、でもね、なんかやっぱり、水とおんなじかもしなんか、あたし、結構やっぱ楽したい人なのかもしれないんですけど、あの、なんだろう、えっと、ウッて重いのを運ぶよりは、なんかその、なんだろう、そうゆう、こう、体がね、こうポンポン浮くとか、なんか、そうですね、あの、こう、お、力をこう、リラックスしできるような、こう、運動をしたいっていうんですかね、あの、体をこう伸ばすとかね、うん、そういう方が好きですね。うん。
うんうん。 ああ。 うんうんうんうん。 うんうんうん。 うんうんうん。 なるほどなるほど。うーん、なんかそこに良さがあるかもですね、ほんとこう、体の、ラインの。
うん。そう言われてみれば、あの、私そのボール、すを使ってポコポコやってたら、あの、声かけられたことありました。あの、うん、「それって面白いの？」って言われたから「いや、これ結構いいよ」つって言ったら、なんかムキムキの人がちょっとやってて、あ、でも、なんかその人はやっぱ物足りないのか、すぐやめちゃいましたけど。俺もういいやみたいな。<laughs> そう言われてみればそういうのもありましたね。はい。
うん、そうです。 あ、そうなんですね。 ああ。 うんうん。 うんうん。 別で使いあ、でもたぶん体の使い方が違うので、筋トレをされてる人の、あの、筋肉の使い方とは違うとこをあの、ほんとはインナーマッスルがないと、コアが整ってないとできないので、もしかしたらそうゆうマッチョな方にはできない動きかもですね。
うんうん。 ああ。 あ、そうかもしれませんね、確かにね。筋肉の使いそうですね。あ、なんか、それはちょっと嬉しいですね。そう言っていただけると、私は私なりに、うん。
うん。うーん。 もしかしたら、その方が、じゃ、この人はすごい、こんなことができるんだって思って、こう、みれ見てらっしゃるのかもしれないですね、他の人は、あなたのことを、うーん。
<laughs> ああ。そっか、そゆ見方もありますね。うん。なんか、ちょっとね、あの、今まで人の視線をね、なんかネガティブな面ばっかりで、こう捉えちゃったんですけど、今日お話してね、なんかちょっとポジティブに、あの、捉えることができるようになりました。
うんうん。 うんうん。 あ、よかった、よかったです。
はい。今日は本当にね、聞いていただいて、あの、どうもありがとうございました。
あ、いえいえ、こちらこそどうも楽しかったです。ありがとうございました。
はい。